Kamu tuh sebenarnya tipe yang, gimana sih kalau sama gadget? Misalnya ketika bangun pagi, kamu tuh tipe yang langsung pegang gadget atau handphone atau enggak dulu kamu menghindari?
Hmm, kalau bangun pagi ya? <chuckles> Kalau bangun pagi, iya lagi. Kalau bangun pagi sih aku, tipe yang, eee, ngecek, eee, gadget dulu, tapi dalam artian gini, ngecek itu yang pertama bukan ngecek sih lebih ke buat matiin alarm kali ya karena aku alarmnya juga pakai handphone, gitu. Nah
Oh, iya. Oh, iya, bener. Itu biasanya banyak orang begitu sih.
Heeh, gitu. Udah gitu, eee, abis itu baru langsung, eee, mandi. Nah, beres mandi tuh biasanya aku baru ngecek tuh, eee, notifikasi-notifikasi.
Oh, oke. Berarti bukan yang tipe ketika bangun tidur tuh ujug-ujug langsung cek notifikasi? Apa yang terjadi ama dunia, gitu ya?
Enggak, kecuali mungkin pada saat hari libur kali ya, karena kan lebih santai tuh, gak ada kewajiban ngapa-ngapain dulu. Nah itu biasanya aku ke situ, bisa scrolling-scrolling pas baru bangun.
Oh, iya. Mhm. Oke, mmm, kamu tuh sebenarnya mungkin kalau dilihat-lihat untuk matiin alarm ya wajarlah ya, cuma matiin alarm doang. Tapi, sepertinya sih masalah untuk ngatur, eee, gadget itu, eee, lebih ke bisa dibilang lebih ke ngecek notifikasinya, a diving atau menyelam terlalu dalam di handphone, tapi kalau kamu di sesi sebelum tidur, gimana?
Iya. Mhm. Nah, sebelum tidur ini aku lumayan ada beberapa pengaturan di handphone untuk membatasi itu semua.
Oh, iya, gimana tuh?
Oke, yang pertama itu, eee, aku ganti aku bukan ganti sih, aku mengatur mode, eee, di handphone mulai dari jam 10 malam itu tuh mode DND atau do not disturb jadi gak bisa diganggu. Aha, jadi ganggu sekali-sekali.
Mmm. Oh, iya. Jadi, notifikasi dan lain-lainnya nggak akan nggak akan nyala ya?
Betul sekali. Notifikasinya nggak akan ada yang masuk sih, bukan la jadi aku nggak akan terima tuh perbunyi-bunyian atau segala notifikasi di handphone, baik itu dari chat, dari sosial media, bahkan dari telfon pun aku gak bisa terima, kecuali telfonnya berulang-ulang kali sih, masih bisa masuk sih. Mhm.
Hmm. Iya. Mmm. Iya, betul betul betul. Eee, untuk, kenapa akhirnya memutuskan untuk, eee, nyalain DND sebelum, eee, di jam 10?
Oke.
Apa trigger-nya kira-kira?
Eee, oke, yang pertama itu adalah untuk selain untuk membatasi itu ya, eee, terlalu terikat dengan si gadget tersebut, eee, salah satunya juga untuk, eee, membatasi chat-chat grup kerjaan nih, gitu. Aha.
Oke, jadi membatasin dunia profesional udah ampe jam 10 maksimal gitu ya?
Maksimal banget gitu. Sebisa mungkin kecuali ada beberapa urusan yang emang betul-betul mendesak ya. Itu sih berarti kan enggak setiap hari, bahkan belum tentu seminggu sekali juga, gitu. Kalo itu aku masih bisa dimaklumin gitu. Cuman kalo untuk grup-grup kerjaan, respon-respon yang masih bisa direspon nan eee, besokannya, itu aku berhenti paling lama sih di jam 10 malam. Itu salah satunya juga.
Mhm. Iya, iya. Mhm. Di jam 10, oke. Selain itu ada lagi nggak? Yang membuat kamu akhirnya, eee, nge ngerasa perlu untuk nyalain DND ini? Apakah sebelumnya emang semengganggu itu? Atau tiba-tiba pengen aja? Atau emang mungkin orangnya kayak gitu kamu?
Mhm. Oke, eee, karena salah satunya betul, kalo misalkan sebelum se mengganggu itu karena waktu itu grup kerjaan lumayan banyak banget macemnya gitu, jadi lumayan pusing ya kalau terus-terusan gitu. Eee, itu sih salah satunya untuk yang terkait kerjaan, nah yang keduanya juga untuk diri sendiri sih memang, karena, eee, kalau di jam 10 itu aku ada pengaturan DND atau gak bisa diganggu, di jam 11-nya aku ada pengaturan untuk jam tidur. Yang mana di notifikasi HP juga dan, eee, pengingatnya itu atau reminder-nya itu tuh, masuk notifikasinya tuh di 30 menit sebelum. Jadi itu kayak udah maksimal banget, aku ngelihat, eee, atau megang handphone itu di jam 22.30 gitu buat pengingat.
Iya, iya. Heeh. <chuckles> Mhm. Oh, gitu. Mmm. Oh, baik. Oh. Jadi di 22.30 itu udah, eee, nggak boleh pegang HP lagi, dan di 30 menit kemudian baru kamu tau untuk, oh, ini jamnya tidur ya?
Betul, baru, karena sekalian ini sih, kalo aku sih mikirnya, eee, buat ngeistirahatin mata aja dari sisaan-sisaan radiasi-radiasi layar itu ya, karena kalo misalkan langsung dimeremin tidur tuh, kalau aku sih nggak enak ya rasanya matanya gitu, kayak nggak bisa langsung nyenyak juga tidurnya. Makanya aku heeh, makanya aku tetapkan itu, eee, reminder jam tidurnya tuh di 30 menit sebelum. Jadi biasanya, eee, setelah itu tuh aku buat sempetin buat baca buku dululah, sampai kurang lebih jam 11 atau 30 menit waktunya.
Hmm. Iya iya. Oh, gitu. Mhm, baik baik. Oh, ngegantinya dengan baca buku ya? Itu tuh tadi yang mau aku tanyain, soal gimana tuh caranya untuk, eee, ngebunuh waktu gitu di menjelang tidur dari 22.30 ke jam 23.00 ya. Karena pasti biasanya bakalan bosan, atau mungkin nggak tahu mau ngapain, atau mungkin ada aktivitas lain, tapi kamu berarti ngatasinnya dengan baca buku?
Betul. Oh, oke. Aha. Heeh. Betul, aku baca buku biasanya karena, eee, selain buat ngeistirahatin mata dari layar, juga menurut aku baca buku itu tuh kan butuh fokus dan energi ya? <chuckles> Jadi jadi tuh makanya kenapa, eee, salah satu, eee, trigger biar cepet ngantuk juga sih sebetulnya gitu dan memang memang berhasil banget cara itu, gitu. Jadi baca buku tuh bikin capek gitu. Nah, tiga puluh menit tuh tuh udah lumayan bikin nguap. Jadi, <chuckles> terbaik sih itu adalah cara sehat yang terbaik buat secara langsung tidur nyenyak dan, eee, buat ngebersihin mata dari sisaan radiasi-radiasi itu juga.
Mhm. Bener banget sih. Mmm, oke. Ya. Oke. Iya. Iya sih. Mhm. Selain itu bisa nambahin, eee, referensi literasi juga ya kayaknya ya?
Pasti, kalau itu pasti.
Tapi se sepengalaman kamu ketika mulai menerapkan ini tuh, awalnya dulu kamu gimana? Apakah yang terlalu kecanduan gitu s sama megang HP sampe-sampe emang sebelum tidur tuh hal yang dipegang terakhir adalah HP? Apa gimana?
Eee, enggak sih cuman e kecanduannya itu tuh dalam artian bukan yang ini ya bukan yang buat kepuasan pribadi ya. Cuman waktu itu tuh mungkin lebih ke kerjaan kali, eee, a jadi
Oh, gitu. Mmm, workaholic berarti. <chuckles>
Enggak, terpaksa. <laughs>
<laughs> Oke, terus terus?
Terpaksa ya tuntutan gitu, mau tidak mau masih butuh gaji jadi ya udah, gitu kan. Cuman heeh, ya dari si pekerjaan itu sih yang berasa banget gitu. Enggak cuman enggak cuman berasa capek di, eee, mata, tapi juga istirahatnya juga jadi kurang gitu, karena kurang bisa membatasi hal tersebut gitu. Padahal sebetulnya kan gak semua-muanya harus direspon malam itu juga, gitu. Jadi, di situ tuh aku mulai ngebatasin dan lumayan banget soalnya ngaruhnya ke penyakit bukan penyakit ya, karena matanya itu waktu itu bahkan sempet jadi ada plus, gitu. heeh.
Iya sih. Iya. Mhm. Oh, gitu. Ngaruh juga ke fisik berarti ya?
Ngaruh ngaruh banget ke fisik, jadi jadi nggak bisa istirahat total sih intinya. Istirahatnya kek berasanya kurang gitu, gak optimal.
Hmm. Oke. Tapi kalau dari prosesnya, itu kan, mmm, cu e merupakan kebiasaan ya, yang kayaknya sih mungkin butuh effort untuk bisa ada di rutinitas kamu yang sekarang yang, eee, mungkin bisa dibilang lebih sehat gitu. Adaptasi kamu mengaplikasikan cara tadi yang ngidupin, eee, fitur do not disturb dan ngebaca buku, susah enggak sih untuk, eee, bisa ngebangun kebiasaan itu?
Mhm. Mhm. Oke, kalau susah atau nggak buat ngebangun kebiasaan, eee, misalkan baca bukunya ya, karena kebetulan aku emang suka baca buku lagi dari kecil. Jadi, jadi ya itu, jadi justru biasanya kalau nggak baca buku tuh suka, eee, suka sebel sendiri gitu. Karena karena kan kayak misalkan waktunya kepake lebih banyak buat kerja gitu, bahkan aku kayak cuman mau baca buku aja susah gitu, itu tuh justru aku kayak sebel sendiri gitu mood-nya gitu. Kalau baca buku sih tapi harusnya semua orang bisa ya, cuman, eee, mungkin preferensinya aja kali, genrenya cari yang kesukaan aja, sebetulnya kan banyak banget bisa dibaca tuh buku mulai dari, nggak harus novel, kali ensiklopedia suka gitu, kayaknya atau buku-buku planet gitu kan banyak banget ya. <chuckles> Bacaan heeh, buku masak mungkin bisa juga kan. Baca aja pokoknya.
Oh. <chuckles> Iya iya. Mhm. Mana mau. Siap. Hmm, oke. Ya. Iya sih. Kalau mau masak sih takutnya nih, takutnya udah jam 22.30 baca buku resep, ah, makan nih, enaknya nih. <laughs>
<laughs> Termotivasi. <chuckles> Iya sih, <chuckles> bener lagi.
Tapi kalau kalau kamu sendiri tuh bacaannya lebih ke mana? Referensinya atau seleranya?
Nah, eee, tergantung mood. <laughs> Kadang mau novel, kadang puisi, kadang lagi cari buku apa ya? Tentang personality orang, gitu. Jadi lagi, te tergantung aja lagi pengennya baca buku apa sih.
Hmm, baik. Gimana tuh? Oke. Mmm, oke. Tergantung mood, tergantung apa yang mau dieksplor ya?
Betul.
Tapi kalau dari setelah kamu menjalankan kebiasaan kayak gini, eee, manfaat apa sih yang e bener-bener kerasa banget di kamu? Baik, eee, mungkin ketika menjalani hari di besoknya? Atau e perasaannya ketika tidur? Ada nggak sih?
Mhm. Aha. Ada ada banget. Oke, kalau misalkan yang langsung berasa banget manfaatnya sih, eee, itu ya tadi, eee, tidur itu lebih lebih bisa berkualitas tidur ya atau lebih nyenyak gitu. Dan pada saat bangun pun tuh lebih seger gitu. Beda sama yang pada saat aku masih lumayan banyak tuh, eee eee, tergantung sama layar baik itu handphone ataupun laptop gitu ya. Eee, itu tuh berasa banget kayak tidurnya, eee, susah gitu, susah nyenyak dan bangunnya pun tuh berasa kayak enggak optimal deh istirahatnya tuh kayak masih capek gitu. Nah, itu perbedaan yang paling berasa gitu. Nah, yang yang cuman kalau yang paling ininya lagi, yang paling aku kaget sih justru, eee, pada saat aku udah mulai bisa mengistirahat kan mata, eee, dengan ideal itu ya waktunya ya, plus aku bahkan hilang gitu.
Mmm, apa tuh? Mmm, ya. Iya iya. Oke. Mhm. Oh, gitu? Oh, bisa ya, ternyata ya?
Ah hah. Bisa karena kebetulan waktu itu plusnya juga belum banyak sih, cuman tiba-tiba ada karena itu tadi kerjaan memang lagi lagi ribet-ribetnya gitu ya, lagi tinggi-tingginya, eee, load-nya, jadilah ada plus waktu itu progresif itu jadinya. Nah, di tahun depannya setelah aku udah mulai menerapkan itu semua, ilang sih plusnya gitu, jadi sisaan penyakit yang lama-lamanya aja, minus sama silindris.
Mhm. Oke. Mmm? Oke. Oh, baik. Berarti bisa dibilang emang capek mata itu ngaruh banget ya? Apalagi di tunjang dengan aktivitas yang harus berhadapan ama gadget dan ternyata bisa diantisipasi atau bisa di, eee, latih biar matanya tuh punya istirahat yang cukup, salah satunya lewat ngatur gadget nih sebelum tidur. Wow, nih, eee, keren banget sih aku dapat, eee, pengetahuan baru nih bisa dibilang. Tapi kalau kamu sendiri dari, eee, penggunaan gadget sehari-hari, eee addict juga kah? Atau, eee, ketergantungan juga kah? Atau gimana secara umum?
Banget. Heeh. Bener bener. Oke. Oke. Ah hah, eee, kalau misalkan kayak buat itu kali ya, eee, scrolling-scrolling sosial media gitu ya? Eee, enggak ah hah ah hah, enggak. <chuckles> Aku enggak. Enggak, kebetulan enggak kecuali kecuali kondisinya emang bener-bener lagi, eee, kalau nggak bosen banget dalam artian kayak nungguin apa nih, benar-benar yang waktunya idle banget tuh, jadi kan itu enggak gitu lama ya, jadi mau enggak mau, oh, udah itu aja kan, terus kan enggak gitu enggak ngebosenin juga kan, lumayan tuh kalau misalkan buat buat membunuh waktu lagi yang enggak tahu mau ngapain. Sama paling pada saat apa ya? Pada saat lagi libur kali ya, tapi itu juga enggak gitu lama sih. Karena mungkin enggak terlalu biasa jadi paling cuman lihat lihat lihat lihat berapa menit taruh gitu, kecuali aku lagi butuh nyari ini, nyari barang apa kek, biasanya sih rada lamanya di justru di situ, bukan yang cuman lihat-lihat sosmed.
Mmm, istilahnya doom scrolling tuh. Oh, enggak ya? Oke, bagus sih berarti. Mhm. Iya, bener. Mhm. Iya. Iya iya iya. Mmm, oke. Jadi emang, eee, fungsional aja ya, eee, untuk penggunaan gadget-nya sendiri cuma terakhir nih sebelum aku mau pamit kalau dari kamu sendiri eee, ketika m nonaktifin atau nyalain DND ada perasaan FOMO gitu enggak sih takut kayak misalnya, eh gimana nih kalau grup butuh aku gitu atau ata atau keluarga yang ngabarin gitu?
Betul. Mhm. Boleh. Enggak. <chuckles> Enggak. Karena gini, karena biasanya kan kalau butuh banget, eee, pertama kalau butuh, 1 mereka pasti akan eee, nge-chat kalau butuh banget pasti akan nelfon, kondisinya kondisinya sangat mendesak pasti nelpon berkali-kali yang mana itu akan tetap masuk sih kalau misalnya berkali-kali, jadi sih aku prinsipnya gitu doang, jadi kalau selama itu selama gak ada telpon yang bisa sampai nembus mode DND aku tu berarti gak ada yang mendesak. <chuckles>
Nggak ya? <chuckles> Oke oke. Hmm. Oh iya bener. Heeh. Oke, ini menarik banget sih, eee, sangat sangat menerapkan self-respect karena demi kebaikan diri sendiri juga ya.
<chuckles> Heeh banget, berasa banget deh bedanya.
Seru banget, banyak insight baru dari kamu sereng eee, senang banget ngobrol sama kamu tapi kayaknya aku harus pamit dulu ya, nanti kita ngobrol lagi ya.
Okay, terima kasih ya udah mau ngobrol sama aku, sampai jumpa.
Terima kasih banyak. Sampai jumpa.